Wah, pastinya ya, kayaknya hampir semua orang ngalamin kalau kumpul ya, apalagi pas Lebaran, <chuckles> kumpul keluarga besar itu, eee, ngalamin nasib serupa gitu ya. Aku biasanya sih nggak terlalu diambil hati ya, jadi kayak, eee, sekarang tuh bener-bener kayak udah kayak, eee, makin beranjak dewasa, kayak mungkin makin, mmm, pikirannya juga makin terbuka gitu kan, terus
Aih iya. <chuckles> Iya iya. <chuckles>
Mmm, jadi kayak, eee, udah nggak peduli gitu omongan orang lain, jadinya enggak terlalu diambil sakit hati. Terus kalau misalkan ditanya te tanya yang apa, kayak gitu kan, hal-hal pribadi yang nggak penting itu biasanya iya?
Iya, hal-hal yang pribadi dan mungkin buat kita eee, buat, eee, Kakak ya, mungkin itu sensitif ya? Apalagi kayak misalnya ditanya jodoh, penghasilannya berapa, itu kan sebenarnya sensitif iya, heeh, bener bener.
Heeh. Mhm. Iya, itu kan sebenarnya nggak boleh kan, pertanyaan s pribadi kan, sensitif. Nah, biasanya aku kayak dijawabnya bercanda aja sih, atau, eee, malah, eee, kayak menghindari sengaja gitu. Misalkan, eee eee, kumpul-kumpul misalkan, eee, yang enggak keluarga besar banget, jadi jadi H-2, ka ko eee, ke sananya misalkan, kayak gitu. Biar nggak ketemu yang keluarga yang julid itu. <laughs> Atau enggak, eee eee, kalau enggak misalkan, eee eee, misalkan tetep ketemu, ya misalkan lagi kumpul gitu, di ruang ta eee, tengah. Ya menghindari ke mana kayak gitu sih aku, eee, misalkan heeh, tap
Oh, oke oke. Wah, jadi lebih menghindari daripada s eee, nanti terjadi ini ya, terjadi iya, konflik juga bikin nggak enak antar sesama saudara, Kak, ya, gitu ya?
Iya, konflik kan nggak enak juga, Mhm. Iya, heeh.
Oke, nah kalau, eee, sekarang kan setelah Kakak, eee, berubah ini. Eee, apa sih tanggapan dari keluarga sendiri atau mungkin teman-teman gitu, setelah melihat ke perubahan Kakak? Apakah mereka mencap Kakak kayak orang sombong atau mungkin, wah si anu kayaknya udah, eee, nggak sukses nih, kayaknya dia menutup diri banget sekarang, mungkin dia ada lagi ada masalah. Pernah nggak mendengar omongan-omongan seperti itu?
Eee, ya ada sih ya, pastinya ya. Apalagi, eee, tinggal di <chuckles> Indonesia kayak gini ya, eee, orang-orangnya pasti ada yang kayak gitu, eee, sebagian sih, enggak ya enggak ngecap semuanya ya, sebagian ada yang ngomong kayak gitu, ngecap kayak gitu. Tapi ya yang tadi, aku tadi bilang, aku sekarang kayak nggak mau me eee, mikirin, eee, pendapat orang lain, nggak mau dengerin, eee, hal-hal jelek orang-orang lain. Jadi yang, eee, tahu banget tentang aku ya ya keluarga aku yang inti itu, sama paling sahabat-sahabat aku yang tahu gitu, eee, misalkan aku sukses, misalnya punya usaha gini. Malah pas aku menjauh, eee, dan enggak, eee, ket eee, kaya kecanduan pamer kayak gitu, Kak. Aku malah kayak banyak hal positif kan, yang tadi aku bilang. E nah, terus malah aku kayak, membuka kayak lembaran baru, kayak, eee, aku jadi punya usaha, malah kayak lebih sukses gitu loh. Jadi kayak jadi kayak karena fokus sama diri sendiri kan?
Baik, heeh. Itu bener. Oh, oke. Heeh heeh. Wah, keren keren, heeh, karena waktu Kakak menyin iya, biasanya sibuk bermain di sosial media, sibuk pamer, sekarang justru waktunya malah dimanfaatkan bisa untuk membuka peluang lain ya?